Kaya nga, Diyos ko parang hindi. Kailan <laughs> ba, kailan na ba magtatag-ulan?
<breath> Ay, naku yan din po yung tanong ko, tsaka pinapanalangin ko. <laughs>
<chuckles> Hmm, ma sobrang igib maano la pero wag naman yu yung tamang ta tamang ulan lang, tamang hangin, 'di ba? Ma i -ma maibsan lang ba yung ano, maibsan lang yung init, 'di ba? Oo, eh, na parang ang sarap pa ang sarap pa nga din magbabad sa malamig na malamig na tubig eh. <laughs> Hay.
Opo. Totoo. Yung init na nararamdaman natin, mm. Kaya nga. Ay, totoo pero sana wag tayong sipunin.
Ayun lang. <chuckles> Hay, ayun. Grabe parang, ah! Anyways ayun, 'no, kasi itong, ano, ah, gusto ko kasi itong pag-usapan natin, eh, parang naku-curious lang ako kasi, um, oo, napapansin ko na din to sa ma sa panahon ngayon, no no na nababalitaan ko din sa balita na, ah, sa mga pampublikong paaralan, 'no, parang nakikita ko bakit kula ba ang daming kulang ka um
<laughs> Mm. Opo. Mm. Oo.
kasi yung, may mga ano kasi para na ayun nga, na ang daming kula ang daming kulang kaya parang yung qualit kalidad din ng edukasyon natin dito sa bansa natin no, parang bumababa, 'di ba? At ito ang isa sa mga factors na bakit ang baba ng kalidad ng edukasyon natin. So, ah, ang tanong ko, 'no, ano kaya yung opinyon mo sa, <sniffs> ah, sobrang kulang ng mga pasilidad sa mga pampublikong paaralan.
Oo, totoo yan, napakababa talaga. Mm.